طبعًا زي ما أنت عارف الفترة دي بقى رتم الحياة سريع جدًا، فكنت عايز أسألك إزاي أنت بتقدر توازن مع العيل عيلتك ومع شغلك، أو دراستك يعني في نفس الوقت؟ هل الموضوع ده مسبِّب مشكلة؟
هو آه، هو فعلًا الموضوع ده يعني عقبة كبيرة دلوقتي في حياتي حاليًا يعني، خاصةً لأني لسه مش شغال شغل ثابت، يعني أنا شغال فريلانس آآ، فشغال أكتر من شغلانة في نفس الوقت، يعني ممكن الصبح أبقى أشتغل شغلانة، وبالليل شغلانة، فمواعيدي مش متضبطة كده، فده بيأثّر جامد جدًا على بقى العيلة، آآ لو في أي خروجات آآ، ما باعرفش خالص إلا لو هم مثلًا قايلين لي من فترة و بتاع، فالحوار ده مأثّر عليَّ جامد جدًا، آآ، خاصةً بقى إن الشغل بتاعي م مالوش مواعيد ثابتة، يعني مش باعرف احدّد وقت، وطبعًا ده مع الدراسة بقى بيعمل مشكلة برضه كبيرة جدًا مع الدراسة خصوصًا، فما بالاقيش وقت خالص جدًا في اليوم، بس حاولت أحل بقى ده بحاجات بسيطة جدًا، إن أنا باخ بقيت اخصّص كده وقت معيّن في العيلة، آآ، إن أنا أقعد فيه مع عيلتي مثلًا آخر اليوم مثلًا ساعة أو 2، وده ساعدني بشكل كبير جدًا، حتى لو أنا ورايا شغل بقى، ب باقوم جاي فاكس
اهم. آه، تمام. آه. تمام. اهم. كويس. اهم. ده آه، ده صعب جدًا. اهم. أكيد. تمام. يعني الموضوع ده منتظم؟ يعني أنت منتظم عليه تقريبًا كل يوم والَّا
آآ حاليًا آه، حاليًا وخصوصًا في أيام معيّنة في الأسبوع، يعني ممكن الأيام اللي هي بتبقى فيها شغل أوي زي نُصّ الأسبوع كده، ال مش باقدر بس ح في آخر الأسبوع مثلًا أو الweekend لازم مثلًا آخر كده يومين 3 يبقى في مثلًا ساعتين 3 بالليل للعيلة آآ، حتى بقى لو ورايا شغل أو أي حاجة بافكِس بقى للحاجات دي كلّها، وأقعد بس مع العيلة لأنها باحسها كده بتدّيني طاقة اللي أنا أكمّل الأسبوع الجاي أنت فاهمني؟ يعني بتخلي كده عندي روح اللي أنا أعرف أكمّل شغل وأكمّل دراسة ب بالطريقة اللي تفيدني، وبرضه ما تأثّرش بقى على نفسي.
آه. تمام. اهم. اهم. اهم، تمام. صحيح، اهم تمام، طَب أنا كنت عايز أسألك يعني كلّمني كده على روتين يومك، لمّا بيبقى في يوم مضغوط، بتبتديه إزاي بتقدر ت تضبّط أمورك إزاي، وفي نفس الوقت بت بتض يعني بت بتلاقي وقت لعيلتك، بس في يوم مضغوط يوم يكون الشغل فيه زيادة، لو تكلمني عن روتينك كده، امم.
إمم. هو تمام ماشي، هو بُصّ هافهمّك، هو الروتين اليومي بتاعي أنا ما ليش روتين محدّد زي ما أنا قُلت لك كده إن أنا شغال فريلانس فما عنديش وقت محدّد بس ابتديت أعتمد بقى دلوقتي على حاجة حلوة جدًا باعمل كده مثلًا check list في اليوم باحُط فيها ال كل الحاجات اللي أنا المفروض اعملها النهارده، آآ، بس مش باحدّد لها ميعاد معيّن، باسيبها كده، وأبدأ أحدّد لها أهم أهمية مثلًا، واخلّي أهم حاجة تبقى هي اللي قُدّامي في الأول، وبعد كده ثم ال أقل أهمية لحد ما اوصل للحاجات رفاهية يُعتبر بالنسبة لي يعني.
تمام. اهم. أيوه. كويس، كويس. آه. بتبقى م في مرونة يعني، تمام.
آه بالضبط، بابقى في مرونة كده، و واللي أنا ممكن أتنقّل وانقل مهمتين مثلًا بدل التانيين وهكذا، على مدار اليوم، عشان أبدأ أنظّم وقتي بشكل كويس، وفي نفس الوقت أخلّص كل الحاجات المهمة الأول، وده بقى بيديني راحة بقيّة اليوم، وكمان لو في حاجات بسيطة ممكن اعملها بقى أأجلها لليوم اللي بعده، وأقعد مثلًا مع العيلة مع براحتي شوية، أو أخرُج مع أصحابي حبّة آآ، ده برضه بيساعدني الفترة دي بشكل كبير جدًا، يعني حوار تنظيم الوقت ده كان مشكلة كبيرة جدًا، ولمّا ابتديت أتعلّم عنه وأقرا كده عنه، وأشوف فيديوهات على اليوتيوب و واسأل كذا حد من صحابي، لأ الموضوع فادني بشكل كبير جدًا.
كويس. اهم، تمام. آه. تمام. اهم. كويس. تمام. طَب، أنت آآ، موضوع أنت بتقول بتنزل مع أصحابك، يعني أنت في أيام ما بتقدرش ت توازن خالص مع العيلة، يعني بيبقى ما بتديش وقت خالص للعيلة. هل بيحصل ده؟ ولو حصل بيبقى ف بتحس بذنب؟
آه، بصراحة يعني هو أكيد لازم تحس بذنب، خاصةً وأنت مثلًا نازل مع أصحابك و وبقى لك كتير فترة كمان ما قعدتش مع العيلة. فبتحس كده بتأنيب ضمير، اللي هو طب ما أنا أقضي الوقت ده مع العيلة. بس ساعات كده الواحد بيبقى محتاج حد من نفس سِنُّه يفصل معاه، أنت فاهمني برضه. يعني يبقى مشاركه كده نفس الضغوطات بتاعته. برضه، العيلة مهما قلت لهم وحكيت لهم كده، مش هيشاركوك نفس الضغوطات بتاعتك، لأنك أنت بتدرس وبتشتغل و ومُطالَب منك حاجات كتير، مثلًا إن أنت تجهّز نفسك بقى عشان تبدأ تتجوز، أو أو لو هتخطب مثلًا قريب. <tsk> فمحتاج كده حد حد يكون قريب منك وحاسس بيك. آآ، أكيد طبعًا الأهل بيحسوا بيك والعيلة، بس
اهم. تمام. أكيد طبعا، إمم. آه. اهم، صحيح. اهم. تمام، تمام. ه هُم ما بيزعلوش من الموضوع ده؟ يعني أهلك ما بييجوش يكلموك في المشكلة دي؟ إن هُم ادي لهم وقت أكتر.
آه، و هو بصراحة، في في في شوية منهم بيبقوا متضايقين، خاصةً بقى آآ الناس القريبة مني أوي، مثلًا زي والدي أو والدتي. بس أكيد ده باحاول أفهمهم بقى يعني، أقول لهم آآ أنا أكيد محتاج حد يسمعني، حد يشاركني الضغوط بتاعتي، وأنا مش باحب أشيّلهم الحاجات كلها، فأنا مش هاقعد أحكيلهم كل مشاكلي، لازمًا مثلًا حد من صحابي، آآ بابقى مستريح وأنا باحكي له أكتر، فبابدأ أفهمهم ده و
آه. تمام. أكيد طبعًا. اهم. يعني أنت مع الأصحاب بتبقى على راحتك أكتر من العيلة؟
آه، بصراحة يعني، خاصةً لو حد قريب مني باقابله كتير، يعني عندي واحد صاحبي كده، آآ يعني باقعد معاه أكتر ما بانام مثلًا، باقعد معاه في الشغل، أكت والدراسة معاه في نفس الكلية، و وبنقعد في الشغل، وساعات ممكن ننزل مع بعض، فاللي هو أنا زهقت منه أصلًا من كتر ما قابلته، فاللي هو آه بقيت تحس إن أنت كده بتكلم نفسك، فاللي هو بقى الكلام معاه تلقائي بشكل كبير يعني، وده ساعدني بشكل كبير.
امم. اهم. ياه! يعني أنت ممكن نقول إن أنت بتقابله تقريبًا أكتر حد، يعني أكتر شخص أنت بت أو بتتكلم معاه؟
آه، بصراحة يعني، آآ لأني في الكلية باقعد معاه، وممكن نقعد نذاكر سوا كمان بعد الكلية، وكده، كده هو معايا في الشغل في نفس ال الشركة، فبنتقابل مع بعض كتير جدًا يعني.
اهم. تمام. طب أنت بالنسبة للبيت، ما عندكش مسؤوليات في البيت؟ يعني في مسؤوليات على عاتقك، إن أنت المفروض تقوم بيها؟
آه وأنا فاهم سؤالك ده جاي من ناحية إيه، بس أنا يعني <laughs> أنا لس آه أنا ل يعني أنا بس أنا لسّه برضو يعني، لسّه برضو يعني لسّه طالب، فالحوار بالنسبة لي أسهل بكتير يعني، لسّه ما بقاش عندي بقى، آآ أو متخرَّج مثلًا فهُم مخصّصين ليَّ حاجات مهمّات معيّنة في البيت، بس ساعات برضو آه ب ساعات أكيد يعني أكيد لازم يعني والدتك أو والدك لو جم قالوا لك أي حاجة أكيد مش هتقول لهم لأ يعني، آآ فاهمني؟ ف
طبعًا، <laughs> إحنا في مصر، آه. تمام. <tsk> يعني في مهمّات برضو. اهم. ما هو ده السؤال اللي بعد كده، يعني أنا كنت عايز أقول لك، وهل أنت على طول بتقدر تخلّص كلّ المهمات؟ والّا بيحصل في مرّات كسل و المهام اللي همّ بيطلبوها منّك؟
آه. <laughs> آآ، أ يعني بُصّ هي ل على حسب <chuckles> هي لو حاجة مهمّة أكيد لازم تتعمل، لكن لو حاجة بقى زي خد الزبالة وأنت نازل، أو روح هات حاجة معيّنة من السوبر ماركت، يعني ديّة بقِت بقى بنسيبها مثلًا لل لل لأخويا الصغيّر مثلًا، لكن لو حاجة مهمّة يعني، أكيد طبعًا هاعملها مثلًا لو في مثلًا مناسبة في العيلة، والدي قال لي تعالى معايا أو والدتي مثلًا تعالى نروح نجيب حاجة مهمّة مثلًا، لأ أكيد بقى لازم تروح بقى وتاخد شويّة مسؤوليّة كده، لكن الحاجات الصغيّرة البسيطة دِيَّة أنت عارفها طبعًا بتاعة الأمهات دِيَّة، آمم باسيبها مثلًا لاخويا الصغيّر، أو لو أنا فاضي بقى ممكن أنزل، لكن أغلب الحاجات
امم. لآخر اليوم. آه. كويس. طب أنت قُلت لي أنت لسّه بتدرس، يعني أنت بتدرس، وبتشتغل في نفْس الوقت؟
إمم.
طب أنت الدراسة آآ لوحدها دي أنا بيتهيأ لي يعني محتاجة وقت كبير، أنت إزاي قادر يعني آآ تدرس وفي نفس الوقت بتشتغل وفي نفس الوقت كمان تحافظ على التوازن مع العيلة؟ يعني الموضوع دوّة أنا مك م يعني موضوع الشغل بيتهيأ لي بياخد وقت طويل يعني أ أنا أسف الدراسة؟
بالضبط. آه ف هو فعلًا زي ما أنت بتقول كده الدراسة بتاخد وقت طويل جدًا، وخاصةً بقى عندي مفاجأة ليك، إن أنا في هندسة أصلًا. يعني
اهم. آه، آه. أنت في كُلّية عملية.
آه كمان يعني. يعني أنا بالنسبة لي
لأ، ده ده ده كده عندي أسئلة كتير أوي. يعني أنت إزاي كنت بتوازن يعني أنت من الناس المتفوقين ف في ثانوية، فترة ثانوي؟
<laughs> ما أنا باقول لك. أ آه. يعني آه. كنت متفوّق يعني وفي الكُلّية والله. أ هو آه الدرجات مش زي الأول بس متفوّق. آه. أ يعني زي ما قُلت لك.
كمان! إمم. يعني لأ بس يعني أنا باقول الثانوية دي يعني أنت قدرت إن أنت تجيب مجموعة عشان تخُش كُلّية من كُلّيات القمة. يعني أنت تقريبًا ما كنتش بتعمل حاجة في حياتك غير إن أنت بتذاكر.
إمم. بالضبط آه. آآ وهاقول لك بقى أنا حاولت بقى أوازن إزاي بين حوار الشغل والدراسة ده. آآ بُص، أ أنا في هندسة، فأنا أصلًا أغلب دراستي مُعتمدة عن ال الmaths وال وال والفيزيا والكلام ده. و ودخّلوا كمان
تمام. اهم يا ريت. يا ريت. آه. أ معلش أنت التخصُّص بتاعك إيه؟
آآ، تخصُّص كهربا وإلكترونيات.
آه، تمام، تمام، إمم.
فأنا أصلًا تخصُّصي فيه ح فيه حاجات برمجية كمان، فحاولت بقى أستفيد من الكلام ده، في الشغل، آآ، الشغل كمان الر الremotely أو الشغل عن بُعد، يعني ده فادني بقى بشكل كبير جدًا، في حوار إن أنا إزاي أنظَّم وقتي مع الدراسة، وكمان أسيب وقت للعيلة حتى في اليوم، إن أنا بقيت مثلًا
اهم، إمم. كويس. اهم، تمام. بس أنت دراستك لازم فيها عملي، يعني أنت لازم تروح.
آه، ما م أنا أنا عادي بانزل بقى الش ال ال ال الدراسة عادي الصبح، مثلًا من الساعة 9:00 ص الصبح لحد الساعة 16:00 مثلًا كل يوم، وكده، كده الشغل
يعني أنت الكلية مش بعيدة عن بيتك؟
آآ، لأ، لأ الحمد لله، يعني اخترت كلّية قريّبة من البيت، أعتقد لو كنت في كلّية بعيدة كانت هتبقى مستحيلة <laughs> بقى أوازن بين ال3 آآ، فلأ أنا الحمد لله كُلّيتي قريّبة، فبقيت بقى مثلًا أنزل الكلّية الصبح عادي من 09:00 ل16:00 وأرجع مثلًا آآ، ممكن أقعد مع عيلتي شوية، وكده، كده الشغل بقى أنا باشتغله في أي وقت في اليوم، دي فايدة الشغل ال ال اللي هو ب وقت م مش ثابت فاهمني؟ فبقيت مثلًا أشتغل ساع آه الشغل الحُرّ بالضبط، بقيت أشتغل مثلًا ساعتين مثلًا آخر اليوم، لمّا بالاقي نفسي فاضي، وأوقات بقى الامتحانات ممكن أوقّف شغل عادي خالص، من غير ما يبقى عليَّ تاسكات مثلًا لازم إن أنا أسلِّمها، ودي أحلى حاجة بقى في الشغل الحُرّ، آآ، بالضبط آه، فدي ساعدني بشكل كبير
تمام. اهم، طب كويس، تمام. آه. أها. اهم، تمام. اهم، تمام، الشغل الحُرّ، امم. آه. كويس أوي، كويس أوي. بس أنا برضه يعني أنا شايف إن أنت بالنسبة للدراسة، طَب أنت ما كلّمتنيش على فترة مذاكرتك نَفسَها، يعني أنت ب دلوقتي بتنزل الصبح وقُلت لي بترجع الساعة 16:00، طيب وبترجع تشتغل وبتقضي وقت مع العيلة وب وبتقابل صاحبك، أنت بتذاكر، وأنت وأنت كلّيتك صعبة مش سهلة.
إمم. آه ب هو فعلًا زي ما أنت بتقول، يعني إمتى باذاكر بس دي بقى محتاجة خبرة، آآ، في الأول فعلًا ك
امم، ما أنا عايز أعرف حضرتك. <chuckles> تمام. اهم.
آه، <chuckles> هافهمك، الخبرة بقى جت أكيد من تجارب كتير، يعني أول سنة أكيد كانت كارثية بالنسبة لي، الحمد لله ما شلتش حاجة، يعني ما شلتش مواد، بس كانت درجاتي مش أحسن حاجة. بس بعد كده بقى ابتديت أفهم حاجات واختصارات كده ممكن تسهل علينا الدراسة بشكل كبير جدًا، آآ، زي مثلًا إن أنت تبُص على امتحانات السنين اللي فاتت، أو مثلًا تسأل حد قبليك السنة اللي فاتت الدكتور مثلًا بيركز على إيه معين في الامتحان؟ وتعرف ع من خلال بقى معرفتك بالدكتور، تعرف هو بيركز على إيه مثلًا في الامتحانات أو معظم الدرجات بتاعة المادة دي موجودة في إيه، وتبدأ تركز عليها، عشان تبدأ تلم أكبر مجموع من الدرجات. يعني أنا عن نفسي كده باشوف إن كلية هندسة ديّة بتعلمك حل مشاكل، يعني تشوف إيه المشاكل اللي موجودة وتحلها. أنا عندي دلوقتي مشكلة إن أنا 1، 2، 3 شغال، آآ، لازمًا أقضي وقت مع عيلتي، لازمًا يبقى في وقت لنفسي برضه، يعني لازمًا يبقى في وقت لنفسي أكيد، أنزل الgym مثلًا، آآ، آآ، أنظم الأكل بتاعي، فدي مشكلة.
آه. آه. تمام. آه. تمام. اهم. صحيح. كويس. يعني أ هندسة علمتك آآ، التخطيط، بمعنى أصح. تمام.
بالضبط. آه، يعني بقيت باخطط لكل حاجة في حياتي، واعمل لها كده زي آآ، حاجة مخطط في عقلي وأبدأ أمشي عليه واحدة واحدة، أشوف أنا عايز إيه، وعشان الحاجة اللي أنا عايزها دي أوصل لها، المفروض أعمل إيه ب عن طريق steps كده أو خطوات، 1، 2، 3 ديّة سهلت عليّا حياتي بقى بشكل كبير جدًا ونظمت وقتي.
اهم. تمام، تمام. طب، أنا يعني عايز أقول لك مع كل ده، يعني غير غير موضوع العيلة، أنت عندك كمان بيبقى في أعياد أو اللي هي العادات والتقاليد والمناسبات العائلية أنت بتعمل ب ب إ إزاي بتقدر توفق كل ده؟ ده الموضوع كبير أوي.
امم. آه. آه، وفعلًا عندك حق. يعني خاصةً كده عندك مثلًا رمضان و والعيد. يعني رمضان ده الواحد بي بح تحس إن هو اليوم أصلًا ما فيهوش ساعتين على بعض. بس مش عارف، تحس كده رمضان بيبقى في حاجة إلهية كده من ربنا. ربنا بيبقى مبارك في الوقت، وكمان أنت بتبقى صايم، فأنت الصبح يعني فبتبقى بتحس إن أنت بيبقى في بركة في الوقت كده. الوقت مش بيضيع كده، مش كل شوية هتروح تقوم تعمل لك كوباية قهوة، والَّا تجيب لك حاجة تاكلها، فبتحس إن الوقت آآ، متبارك فيه كده. فبصراحة أنا باحس إن أنا بانجز في رمضان كمان أكتر من الأيام العادية، يعني سبحان الله. آه، ف بس برضه
يعني يا ريت امم. بالضبط. امم، تمام. اهم. تمام. أيوه. معقولة؟ امم، تمام. يعني أنت بتحط أولويات لنفسك. يعني أنا كنت عايز أعرف لمّا بيبقى مثلًا عندك يوم مضغوط وفي كل الحاجات دي، عندك مناسبة، وعندك العيلة وعندك الشغل وعندك الدراسة، إيه الأولويات بتاعتك بتبقى؟
امم. هو بصراحة دلوقتي أنا علشان لسه طالب فأولويتي أول حاجة هي الدراسة طبعًا. أنا قربت أخلص، فهو سنتين بقى قلت يعني أنا أخدهم جد، فالدراسة أهم حاجة دلوقتي في حياتي. بعد كده ممكن ييجي العيلة، ثم آخر حاجة الشغل بقى، وبعد كده أي أي رفاهية تانية أقدر أعملها في يومي زي الخروج مع أصحابي مثلًا أو الgym مع إن الgym والله ساعات باحسه مهم جدًا، بس مع الضغوط بقى دي كلها فب بيروح معايا في حتة تانية خالص يعني، ما باقدرش اعمله كل يوم للأسف، يعني ممكن يومين أو يوم في الأسبوع بالكتير يعني. فاهمني؟
تمام. آه. اهم. أكيد طبعًا. اهم. طب أنت مع الحاجات ال كلها ال اللي أنت بتعملها دوّة يعني كنت عايز أسألك آخر سؤال، أنت بتقدر كمان تمارس هوايات؟ يعني مع كل ده، الحاجات اللي عندك، هل عندك هواية بتقدر تمارسها كمان؟
هو بصراحة أكيد لازمًا الهواية دي تبقى موجودة في يومك لأنها بتديك طاقة يعني. فأنا من الهوايات بقى اللي أنا باعرف أ أمارسها أو باحب أمارسها كل يوم هي الألعاب، ألعاب الجيمز الأونلاين لو أنت عارفها يعني؟ آآ، دي بقى أحلى حاجة فأنت
أيوه. تمام، آه. <laughs> وأنت قاعد يعني في البيت. تمام.
آه، ما بتاخدش وقت. أحلى حاجة انها ما بتاخدش وقت مش مشكلة أنا قاعد في البيت والّا قاعد فين أحلى حاجة انها هي ما بتاخدش وقت. آه، وأنت قاعد في بيتك على جهازك في السريع كده ممكن تخش لك جيم أونلاين فيفا والّا حاجة والّا جيمين وبتلاقي الدنيا أنت انبسطت وفي نفس الوقت تحس أنت فكيت على نفسك كده شوية.
اهم. بالضبط. لا مواصلات ولا أي حاجة. تمام. اهم. بس يعني أنت ما عندكش هوايات هوايات، يعني مثلًا جري، رياضة، كورة. ما فيش الحاجات دي؟
آآ، لأ هو ال الرياضة أنا باختصرها بقى في الgym أنا مش من محبين الجيم أصلًا بس باحاول بقى أجبر نفسي عليه، يعني ده مش من هواياتي. بس دي حاجة أساسية أنا متفق معاك يعني.
تمام. آه. حاول تلاقي له وقت.
آه فاهمني؟ في أي وقت كده أنا فاضي فيه، ممكن أنزل الgym يوم في الأسبوع أو يومين، لكن مش حاجة أنا باحبها، أنا باجبر نفسي عليها أصلًا. <chuckles>
تمام. طيب أنا بجد متشكر، وعايز أقول لك أنا فعلًا، فعلًا استمتعت بالمحادثة دي. إن شاء الله نتحاور تاني. مع السلامة. مع السلامة.
آه، وأنا والله. أكيد إن شاء الله. تسلم حبيبي. مع السلامة.